Não, então, aí que está, eu saí. Porque eu comecei a a surtar, assim, de de estar numa função que eu detestava, o trabalho detestável assim, tipo, chato, chato mesmo. E aí aquilo que eu queria
Entendi. E a chefe que deveria te te a te auxiliar não te dava nenhum suporte, né?
Nem aí, nem aí, nem aí, el assim, ela me ligava, daí ela passava aquilo que ela queria pedir, aí eu ficava com o caderno com todas as minhas dúvidas do tipo: "Ah, a hora que ela terminar de falar vai ser minha vez". Dava pressa é, tinha reunião, dava pressa, desligava, não me orientava em nada, nada assim.
Ela já desligava. Mas foi você que pediu pra sair ou te desligaram dessa empresa?
Aí eu pedi pra sair, pedi pra sair e eu falei: "No dia que eu pedir pra el no dia que eu pedir demissão essa mulher vai começar a me tratar de um j um jeito decente". E foi o que aconteceu. Porque por mais a sim. É, por mais que eu não estava tendo treinamento, eu estava me virando pra fazer e eu eu tenho um perfil, assim, que eu nunca fui demitida. Então, assim, eu tenho um perfil que que eu faço e eu eu s eu sei trabalhar em equipe, eu agarro aquilo, eu dou o meu melhor e aí no dia que eu pedi demissão, aí ela começou a me tratar de um jeito decente, que ela poderia estar me tratando desde o começo, pra eu poder ficar aí
Entendi. Uhum, devia ter feito. Uhum. Que teria facilitado, né, a a sua vida na empresa e de repente você nem tivesse pedido demissão, poderia ter aprendido ali o trabalho e até se identificado com a área, né.
Sim. Sim. Sim. Sim, exatamente, era uma tentativa d eu queria me manter lá pelo menos 1 ano pra depois voltar para a área de de de planejamento financeiro, que é onde eu tenho experiência que eu desgosto menos, digamos, assim. E aí aí na semana seguinte veio querer fazer oferta para eu ficar, eu sei que eu já estava tão estressada dentro da minha casa com a divisão desi desigual de tarefas, eu estava acordando todo dia 3h 4h de tanto es tão estressada que eu estava. Eu acordava n não conseguia dormir, eu descia, eu treinava, tomava banho, às vezes ia para o escritório, passava o dia na cafeína, chegava em casa irritada, enfim, estava um caos, eu falei: "Não estou dando conta dis"
Hum. <chuckles> Entendi. Uhum. E não conseguia dormir mais Uhum. E o que que você acha que que realmente, eh, se caracteriza, assim, essa sua autossabotagem? Foi esse período que você ficou sem trabalhar por muitos anos se dedicando à sua família, ao seu filho ou você acha que você se autossabotou quando você ace decidiu aceitar uma oportunidade numa área que você não tinha experiência e nem gostava?

Entao, agora eu tenho eu tenho, eu assim, desde sempre eu sempre apliquei para outras áreas, mas eu nunca fo sou chamada, porque eu não tenho a experiência. Mas dentro da área financeira, eu tenho focado só em planejamento financeiro, controladoria eu falei não é pra mim e eu não tenho experiência.
Uhum. Entendi. Pra outras áreas que você tem aplicado? Você tem aplicado pra, de repente, uma vaga mais de de pleno, <clears throat> alguma coisa assim? Ou você tem a oportunidade de, de repente, começar como estagiária ou como alguma assistente júnior pra ganhar experiência, mesmo que você tenha um salário menor. Você já avaliou essa possibilidade?
Sim, então, eu eu a eu sempre em ou em outras áreas eu aplico para car cargos mais baixos, então de assistente, e aí eu coloco que eu tenho, eh, transferable skills, porque eu trabalhei na área financeira, mas o meu cargo era sênior na na área financeira. Então eu não sei também se as pessoas não me chamam pra um vaga de ass de assistente, achando que eu vou tá dando um passo muito para trás e vou me sentir desestimulada. E é exatamente, exatamente. E e aí, eu fico agora nessa autossabotagem de ti do tipo, e eu e mesmo para área financeira eu eu não, para planejamento financeiro eu aplico pra cargos de júnior até sênior. Eu não tenho essa distinção porque eu tenho esse esse tempo fora do do mercado de trabalho, eu tenho essa consciência de que eu preciso ser retreinada. Sim.
Uhum. Aham. Sim. Por, por overskills. É. Entendi. Aham. Sim, você tem que se atualizar muita coisa. Você já parou pra tentar, ao invés de de repente nesse momento, não sei se seria uma possibilidade pra você, mas ao invés de tentar uma vaga de trabalho, você tentar uma uma aprimor um aprimoramento, de repente um mestrado, um doutorado e e, de repente, a partir daí você reingressar com network dentro da área, da universidade, já parou para pensar nisso?
Eu é, eu já pensei mas aí existe o e existe o financeiro que é o é o investimento financeiro que é alto e eu tenho receio de me frustrar, entendeu? Investir num curso de especialização e falar eu odeio realmente finanças. Então eu queria voltar pra área pra ver se eu dou conta primeiro, você entendeu?
<laughs> Entendi, entendi.
Hã, mas a obrigada, foi bom falar com você. <chuckles>
Ah, por nada também gostei de te ouvir, eu espero ter te ajudado de alguma maneira.